Hola, ¿cómo estás?
Hola. Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, gracias, cuéntamelo.
Me alegra escuchar eso. Oye, quería hacerte una pregunta.
Claro, adelante.
¿A ti qué te hace sonreír sin importar el día que tengas?
Uy, mira, a ver, yo creo que lo principal ahorita es mi mi hijo, este, no sé, es es bien bonito verlo, eh, cuando, no sé, regresa de la escuela, o a lo mejor un ratito que se fue con su mamá y vuelve, eh, y y es bien bonito, porque es como super recíproco, ¿no? O sea, no sé, siento que son tan chiquitos e inocentes, y cuando ven a sus papás, o a personas muy cercanas, siempre sueltan su su carcajada y una risita de digo, yo creo que en general, como que las risas de los niños, te ponen muy de buenas, ¿no?, y pues, si es más el tuyo, pues, yo creo que eso le sube a como 1000% más. <laughs> ¿Y a ti?
Ujú. Ah. Guau, ujú. Ujú, ujú. Claro. Sí, sí. Ujú. Ah. Sí. Más. Ujú. Sí, claro. Oye, pues mira, yo no tengo hijos, pero sí creo que el el tener hijo y la risa de los niños, sí to concuerdo contigo, como que te te da mucha energía, no sé, por qué, de alguna manera, como que a lo mejor saber que es un niño, pues, que no tiene malicia. A lo mejor como que también es, eh, como un un motor para sonreír. A mí, la verdad, como que algo que me hace sonreír mucho, sin importar el día que tenga, pues, a lo mejor también sería como mi familia, eh, o sea, es como que tenemos aunque estoy lejos de ellos, pero mi familia, como mis papás, eh, tíos y demás, tenemos ahí un grupo en en WhatsApp, entonces como que ahí siempre nos estamos actualizando, y siempre entre todos tratamos de de sacarnos ahí una sonrisa, ¿no? Que nos mandamos el meme, el video, qué sé yo, y y eso me alegra mucho, porque me alegra saber que aunque estamos lejos, estamos muy comunicados, eh
Ajá. Claro. Ajá. Claro, sí. Ajá. Okey, claro. Ajá. Claro. Oh, sí, cla en WhatsApp, ¿no? Ajá. <chuckles> Ah, sí, sí, sí. Claro, concuerdo. Sí, es la lo bonito de la tecnología ahora, ¿no?
exacto, sí, eso es algo que me parece sorprendente, ¿no?, cómo puedes estar a g miles de kilómetros, pero ahí también estás viendo lo mismo exacto. Y eso es algo que que me hace sonreír. Y otra cosa que también es como bueno, ya muy personal también, eh, la música, como que ahí hacen que si, si tengo como un mal rato, pongo música, pongo canciones que sé que me hacen sonreír y que me cambian el estado de ánimo. Ujú.
Ajá, pero sí, al instante. Ajá. Okey. Ajá. Y te puede cambiar tu estado de ánimo. Ay, qué padre, sí, yo creo que ahí con la música no soy tan apegado, pero <chuckles> ahorita que estamos hablando de lo de la familia, y de los chats de la de la familia, justo, mi mamá me mandó un, pues, como tipo meme, ¿sabes?, o sea, como de esos textitos chistosos, y decía: "Em, el hablar con tus nietos te, o el convivir con tus nietos no sé cuánto tiempo te reduce tantos años de, de de vejez", ¿no? Y <chuckles> me dice: "Ay, te voy a tener que marcar 5 veces al día para para por lo menos reducirme unos 10, 15 añitos". <laughs>
Okey. Ujú. Sí. Sí, sí. Ah, okey. Sí. Guau, pues sí, y es que además me imagino que también tu mamá está lejos, entonces, pues, a ella le toca también por videollamada, ¿no? Y otra vez el tema de la tecnología.
Claro, sí. Sí, justamente, pero bueno, lo bonito de la tecnología, ¿no?, lo que dices. Oye, y mira, te voy a platicar también otra cosa, eh, los helados a mí me encantan. Yo, como te digo, como que la música igual y no estoy tan apegado, pero estoy seguro que un helado, cualquier tipo de helado, puede mejorar así un, un día complicado, cansado o malo.
Exacto. Sí. Ah, oh, qué rico. Ujú. Sí. Totalmente. Oye, pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en invierno?, o sea, ¿también te te ayuda? ¿Sí? ¿Sí te lo comes? Ujú.
Sí, sí, también, sí, sí, igual. Y no, no salgo a la calle a comerme un helado, pero en mi casa sí, seguro que también me como yo creo que no, no respeta temporada ni, ni clima el helado. <chuckles>
Claro. Ah. Bueno, es que es riquísimo, ¿y cuál es tu helado favorito?
Y es súper rico. Ay, sería difícil que te dijera cuál, pero a ver, yo creo que en cuanto a marcas, los Ben& Jerry's me gustan mucho, me gustan esas combinaciones extrañas que luego tienen. Porque me encanta el tema de la mezcla de lo dulce y salado, y Ben& Jerry's es como muy experto en hacerte, qué sé yo, eh, pretzels con brownie y caramelo salado, ¿sabes?
Ujú. Oh, sí. Sí, sí, sí, son buenísimos. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Uy, no, qué rico, me acabas de antojar el helado. <chuckles>
<laughs> Sí, sí, sí, a ti, ¿tienes una comida que te así, guau, te saquen la sonrisa o algún postre o algo?
Que me hace así sonreír, no importa, así. Híjole, yo creo que sí, postre también, el flan, me encanta el flan. Entonces, de verdad que bueno, aquí en Alemania a veces es difícil de conseguirlo, no sé, por allá en Polonia, pero
Ajá. Ajá, qué rico, sí. Ajá, no, yo creo que tampoco se hace muy común, ¿eh?
sí, no, ¿verdad?, acá de repente, si lo encuentro es, por ejemplo, cuando son, eh, épocas de de festividades españolas, y que hay en el supermercado también como semana española, y ahí lo encuentro. Pero, o sea, como de verdad me me encanta, y y me hace también como que hoy disfrutar la vida. Hay veces en que yo digo: "Pues, no importa, yo me lo preparo". Y
Ajá. Ajá. Ah, claro. Sí, sí, sí. Ajá. Claro. Lo lo bueno es que no son tan tan difíciles de hacer, ¿no?
sí, exacto, es supersencillo realmente. O sea, si te pones a pensarlo no es nada del otro mundo, y y te queda o sea, bueno, un un buen flan sí, o sea, no es como que tan sen tan difícil como otras cosas, ¿no? Y y la verdad es que eso me hace sonreír mucho también, o sea, cada que hago y y, por ejemplo no sé, que voy al trabajo, o que estoy afuera, es como que: "Ay, ya quiero llegar a casa a comerme el flan". <laughs>
Ajá. Relativamente bien puede ser, ¿no? Claro. Ajá. Ajá. <laughs> O sea, si tu si tu novio se pelea contigo, si te trae un flan, ya arregló todo.
Ay, bueno, bueno, depende, eh, también o sea, pero fíjate que sí, a mi esposo también le gusta mucho el flan, y también es de los que: "Ay hay que hacer flan porque" y le encanta. Y también es como que sí, en ese aspecto, sí, también somos así, o, creo que también él él sería más por el helado, pero pero el flan también, uy, es le encanta. Sí.
<laughs> Ajá. Qué bueno que coincidan. Okey. <laughs> Mira, te quiero contar 2 cosas, así ahorita que dijiste como el luego el no sé, como postres, o o comidas que no consigues en en el lugar donde estás, justamente ayer estábamos leyendo el fo el folleto de del supermercado, ¿no?, y luego el supermercado se hace, eh, como meses o semanas especiales de comida de algún país, o de alguna región en específica, y y hace unos años estuvimos en Tailandia, pasamos ahí varios meses con con mi esposa, y hay un postre que se llama mango sticky rice, no sé si lo has probado.
A ver, cuéntame. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Sí. Sí, sí. Ujú. Ah, okey, no, no, no, no, no lo he probado.
Está bien curioso, porque es como arroz blanco, eh, como con un tipo de jarabe de coco y mango, s está delicioso, o sea, arroz blanco con mango y jarabe de coco no imaginarías el sabor, pero es superrico. Y en el flyer del supermercado aquí en Polonia, eh, va a haber semana o mes tailandés. Bueno, creo que va a ser asiático, y dentro de los productos que van a tener es, eh, justamente mango sticky rice, así preparado, entonces, ay, también me puse muy de buenas.
Ajá. Uy, suena rico. Ujú. Guau. Bueno. Ujú. Ujú. Uy, de ajá. Guau, o sea, es como un tipo arroz con leche, ¿digamos?, ¿pero con sabor a mango y coco? O sea.
Híjole, es que no sabe a arroz con leche, es literal arroz blanco
Ajá.
pero lo preparan como echándole azúcar. Entonces queda muy pegajoso y dulcecito, y luego te haces como un jarabe, con un jarabe dulce de coco
Sí. Ah, entiendo. Sí.
y entonces literal pones como la bola de arroz, le echas encima el mango, así como picado, y lo y lo le pones la salsita arriba. Ay, la combinación es deliciosa, deliciosa. Sí, sí, sí, te lo recomiendo.
Ajá. Ajá, sí. Uy. Qué rico suena. Sí, sí, sí, no, yo lo estaba como que, eh, no sé, pensando más como un mango lassi, pero después dije: "No, como que con el arroz no, creo que no queda". Pero suena muy rico, y me imagino, claro, o sea, cuando lo vean, les va a sacar la sonrisa, yo creo que se lo van a llevar, ¿no?, también. <chuckles>
Ajá. Sí, sí, te lo recomiendo. <laughs> Sí, definitivo, yo creo que vamos a aprovechar mientras esté en el supermercado, a, pues, a ir a a comprarlo, si se puede diario, pues diario. <chuckles>
Sí. Diario. Oye, sí, ¿sabes qué?, que ahorita que estabas hablando de estas cosas del supermercado, también algo que que me hace sonreír, eh, hay un supermercado muy cerquita de mi casa al que, a veces voy, ¿no?, no digo que siempre, porque hay varios ahí que tengo a la mano, pero cuando voy a ese supermercado, hay un pasillo como que también tiene el pasillo, ¿ya sabes?, de de comidas internacionales, productos internacionales, y en ese supermercado consigo salsas, o sea, de verdad de México, que las traen de México, que incluso, hasta tienen los sellos, ¿ya sabes?, estos de de exceso de calorías, y como de
Ajá. Claro. Ajá. Sí. Claro, sí, sí, sí. Uy. Ajá. Ajá. Claro, la famosa salsa yucateca seguramente, ¿no?
ándale, las de Herdez, por ejemplo, que eso normalmente, pues, acá, al menos que vayas a una tienda mexicana, la consigues. Pero ese súper sí, ese súper la tiene. Entonces, pues, cada que paso por ahí, es como que, ay, me acuerdo mucho, ¿no?, de de la salsa, y México y lo relaciono. Y a veces, pues, digo, no es que la compre cada que voy, pero me saca la sonrisa también, como decir: "Qué qué padre que tengan ese producto al alcance de todos", o sea, en el supermercado, no en una tienda especializada, sino tal cual ahí en el súper. Y parece que, pues, se ha vendido muy bien, porque ya lleva un tiempo, y e incluso, han traído también como que diferentes selecciones, ¿no? O sea, antes era como que la la verde y la roja, y ahora es, que la salsa taquera, y sí, sí, sí, la verdad es que sí, o sea, como, más o menos, los Takis.
Ajá, sí. Claro, y te súper saca una sonrisa. Ujú. Ajá. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Sí, está padre. Ajá. Se han posicionado bien. Uy, qué bueno, aquí la verdad es que no no las encuentro.
¿No?
Uh, uh.
Oh, oye, ¿qué tal, por ejemplo, los Takis?
No, nada. Este, sí sí es un poco hermético Polonia, y, digo, sí tiene sus sus pasillos internacionales y llegas a encontrar la salsa Yucatecos, pero no no hay mucha variedad, eh, a veces llegas a encontrar tortillas, pero más que nada como tortillas de burritos, de harina grandes
¿No? Ujú. Ujú. Ujú. Ah, mira. Ah, sí, sí.
pero sí, no no hay gran variedad, la verdad.
Guau. Mira, pues, igual sí les ahí como que falta q más abertura, ¿no?, a lo mejor en el mercado. Fíjate que acá los Takis se han vuelto muy populares.
Sí, sí. Claro. Sí, estaría bueno. Ajá. ¿En serio? Es que, a ver, Alemania tiene un distribuidor de productos mexicanos muy muy grande, de hecho, tengo entendido que le surte al resto de Europa.
Sí, los encuentras en todo el súper. Ujú. Pues mira, eh, los Takis me he puesto a ver también como de dónde vienen, si eran de verdad de de México, eh, y esos ya los traen de España. Porque también sí sí los producen en en España, pues, no sé si es justo Lays, pero, em, sí son o sea, es la marca tal cual, Takis, y ya los traen de España. Entonces, también ya te venden como que el el Takis versión fuego, versión volcano. O sea, como que le han cambiado un poquito como el por el mercado alemán, digamos, no tan picante, pero los consigues ya en cualquier supermercado, en en cualquier esquina donde te vendan en estos quioscos, por ejemplo, que el periódico, ahí también, porque de verdad sí, es que han sí, sí, sí han tenido mucho éxito.
Ajá. Ah, ¿en serio? ¿Ya los producen en España? Okey, con Lays, ¿no?, supongo. Ajá. Okey. Okey. Ajá. Adaptado al mercado. Sí sí. Órale, qué interesante. Ajá, ¿también ahí los encuentras? Guau, qué gran distribución han tenido. Uy, me imagino lo lo lo alegre que te ha de haber puesto la primera vez que caminaste, y viste así en un puesto de periódico, ¿no?
Totalmente. Sí, sí, sí, porque yo decía como: "A ver así estoy viendo bien <chuckles> que, eh, son son Takis", y ya me acerqué, y sí, o sea, eran Takis normales y demás. Y fíjate que algo que también me ha dado risa es que los he encontrado también como en otras versiones, como que ya, incluso, marcas empiezan a copiar sí, sí, sí, entonces ya no se llaman Takis, pero se llaman tacos, por ejemplo, ta o o sea, le cambian el nombre, la versión alemana, yo digo: "Guau", o sea, de verdad que sí tuvo mucho éxito eso de los Takis, y ya los encuentras, pues, eh, cada vez a un precio más asequible y en cada supermercado, ujú. Entonces, pues sí, claro.
Ajá, sí, sí. A ver, cuéntame. Ajá. Hacer cosas similares, guau, y locales. Qué chistoso. <laughs> Qué chistoso. Ajá. Órale, qué chistoso. Ajá. Qué locura. Pues, qué padre. Ojalá pronto lleguen para acá. Oye, me estaba acordando también, digo, a ver, este no fue tan tan feliz, pero me acuerdo que una vez tenía un roomie, y y digo, a ver, a mi esposa le causa mucha gracia, ¿no?, que de repente va a hacer luego supermercado, y, pues, no sé, luego hay veces que yo no tengo ni idea de qué hay en el refri, o en la alacena, pero me, pues, me deja luego como la sorpresa de que abra el congelador y de repente, uy, helado, ¿no?, y ya me pongo bien contento. Pero una vez tuvimos un roomie, eh, igual era paisano paisano mío de México, y este, y aplicaba la de las abuelitas. Entonces, yo tenía mi contenedor de de helado y se acabó, ¿no?, y entonces, yo dije: "Ah, pues, ya se me acabó mi helado", y de repente un par de días después llego a la casa y abro el congelador, y veo así, un bote helado, y yo, guau, ya alguien me compró helado, ¿no?, y superemocionado lo abro, y lo y y abro el el Tupper, y tenía co frijoles congelados. <laughs>
Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Sí, sí. Ajá. Helado. Uy, qué rico. Ujú. Ajá. Ajá. Ay, la del bote. Ujú. Ajá. <chuckles> Sí. Uy, no. <chuckles> O sea, tal cual. Te aplicaba tal cual lo de la s abuelitas. Y, aparte, lo mismo, frijoles también. <chuckles>
Sí, sí. Sí. Y me dio muchísima risa, porque ni a mi esposa, ni a mí nos gustan los frijoles, y, este, entonces, fue como guau, así el el shock de de de furia de, no, era mi helado y ahora son frijoles. <laughs>
Okey. Sí. Decepción. <chuckles> Ay, no, qué mala suerte, y aparte sí aplicaba tal cual el de frijoles, o cosas y peor que no les gustan, yo yo creo que la verdad, si a mí aquí me ponen eso, yo me alegro igual como si fuera helado. <chuckles> Diría: "Ay frijolitos, qué rico" sí, sí, sí, pues es que hay cositas como que muy pequeñas, ¿no?, que a veces suceden en el día, y y que a veces las pasamos por alto, pero te dan risa, te alegran, te ponen de buenas, eh
Sí sí. Ajá. Ajá. <chuckles> Claro, sí, pues finalmente son cosas que te conectan, ¿no? Claro. El encontrarte una moneda o un billetito así, aunque sea de, ¿qué se yo?, una moneda de 5€ euros, o un billete de 5€ euros, ¿no?, así tirado en el piso, yo creo que también le puedes alegrar el día a quien sea, ¿no? <laughs>
Ay, sí. Uy no, bueno, claro, totalmente. Sí, sí, sí, oye, sí, y y a mí sí me ha pasado, que de repente así como que uno va caminando a prisa. y demás, y como de que: "Qué día tan estresante", o o qué pues no, no te pones a pensar de verdad como que: "Qué buen día", y de repente ves dinero. Dices: "Ah, bueno, mira", cambia, ¿no?, totalmente.
Ajá. <chuckles> Claro, sí, sí, sí. Sí, aunque sea una monedita de 1€ euro es como de: "Me mira, ya tuve suerte hoy". <chuckles>
Sí, ándale, sí. Ya ya es mi día de suerte. Sí, sí, sí, totalmente.
Para el parq parquímetro, ¿no?
Ándale, sí, pues uno nunca sabe, o sea, como que hay cositas que uno pasa desapercibido, pero siento que siempre pueden alegrarte el día también.
<chuckles> Claro, oye, y a ver, luego, un una última cosa que se me ocurre, ¿y tienes algún pensamiento que te que no sé, que actives de repente como para alegrar tu día o o no utilizas la estrategia de tener algún pensamiento feliz?
Sí, sí, la verdad es que cuando estoy así como preocupada, estresada, triste o algo así, es como de: "No, a ver, tranquila, tranquilízate, nada vale más que tu tranquilidad, tu paz mental", y como que eso me ayuda. O sea, no es a lo mejor lo más feliz, pero me ayuda a tranquilizarme, y ya hace que el día como que sea más ligero, ¿y tú?
Ajá. Claro. Ajá. Mm, como que sí trato de recordar como algunos momentos felices, ¿no? Como algunos logros que haya tenido, momentos con la familia, con mi hijo o viajes, y sí, como que me distraigo de de los malos pensamientos, y mejor me pongo a a recapitular algún evento feliz que tuve, y me sirve.
Ujú. Ay, qué bonito, sí. Claro. Sirve mucho. Oye, pues, muchísimas gracias por esta conversación, me ha gustado mucho.
Claro. Igualmente, me encantó coincidir contigo, nos vemos luego, hasta luego.
Hasta luego.